Ujú.
Oye, platícame por favor, ¿qué consejos tienes para hacer amigos viajando sola?
Creo que el más importante es ir con la mente abierta y dejarte sorprender, porque si uno va como muy cerrado o vas con ciertas ideas de lugar, pues evidentemente tampoco tú te vas a abrir a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, sí como que ir muy abierto y dejarte sorprender, porque nunca sabes, eh, qué tipo de personas puedes conocer en el camino.
Claro. Claro y bueno, e ese aprendizaje de cómo de siempre ir abierto con con esa posibilidad de de conocer a más personas y más cosas, ¿la aprendiste viajando o siempre como que tuviste esa disposición desde antes incluso de de hacer tu primer viaje?
Ujú. Ujú. Mm. No, sí, fue definitivamente, eh, empezando a viajar. Porque, ah, cuando era más desde, más bien desde muy pequeña, a ver, sí que me me interesaban mucho las historias, pero sobre todo de gente mayor, muy curiosamente, como que de la gente de mi edad no no me enganchaba. Entonces el viajar justamente hizo que me abriera todavía más a todas las edades obviamente, a todas las culturas, entonces sí diría que definitivamente el viajar me ayudó a expandir más esa, em, gusto por querer conocer a la gente.
Okey. Y bueno, ¿cómo tendrías alguna anécdota o alguna experiencia de precisamente, alguna historia, o o, algún acercamiento que hayas tenido con estas personas, pues, ya mayores, como como bien comentas, que que te llamara la atención o que dijeras: "Ay, cómo aprendí de de esta persona en particular?".
Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Pues, sí. A ver, por una en específico recuerdo, aquí estabas haciendo un viaje, eh, por Tailandia, creo que fue Tailandia, y y bueno, en el l hotel que me estaba hospedando, eh, cuando ibas tú a comer tenías que ir a un comedor que era muy peque es eran como 4 villitas, y tenían su comedor comunal. Entonces, pues, todos sí o sí nos teníamos que ver a la hora de comer, ¿no? Obviamente, si tú querías a la habitación, pues, te llega a la a la habitación. Entonces era de por sí ya un concepto muy familiar y que te hacía, pues, estar en convivencia con todos los demás, ¿no? Y, pues, los los dueños de de las villitas eran, eh, pues, eran locales, ¿no? Entonces, era muy interesante desde cómo ellos te te daban la comida, te hacían plática y te hacían sentir como parte, pues, de de ahí, porque ellos vivían ahí, o sea, era su casa y luego, pues, construyeron estas casitas, estas villitas que entonces, bueno, pues, eran para sus huéspedes. Y estando ahí estaba una pareja de de señores, ya, pues, no sé, tendrían como cincuentas, sí, estaban en sus cincuentas. Y, mm, era una pareja del mismo sexo, pero eran tan interesantes los dos. De verdad, o sea, todas las historias que contaban, o sea, yo me sentía como que estaba viajando ahí cuando me las estaban contando. Eh, eran, eh, una pareja de australianos. Entonces, bueno, estaban contando todas sus aventuras que hicieron ahí en su país. Eh, cómo fueron también encontrando animales, ya sabes que allá es muy muy conocido por todos estos animales que hay. Em, entonces, bueno, eh, aprendí mucho eso, que aún teniendo cierta edad uno cree que la gente mayor, pues, ya, que no viaje, ¿no? Porque es como parte del ciclo de la vida según, como ya cuando eres viejo ya no tienes por qué estar viajando, ¿no? Es más peligroso, o, estás ya más cansado y ellos lo que hacían, sí, en efecto, te es más cansado, ya no rindes lo mismo, pero, pues, lo mismo pasa si te quedas en tu casa, o sea, pues, qué mejor que poder viajar cuan cuanto puedas, porque nunca sabes cuando de verdad no vayas a poder viajar, ¿no? Entonces, eso se me quedó muy grabado. Y lo platicábam y te digo platicábamos de un montón de cosas, pero eso en específico se me quedó muy grabado.
Okey. Ah. Okey. <chuckles> Ca <chuckles> Y y ese bueno, eso de de viajar que se te quedó tan grabado, incentivó a que tú, eh, tuvieras más viajes, a que quisieras explorar más, o o, ¿cómo lo aplicaste en tu vida?
Ujú. Ujú. Sí, como definitivamente me me motivó a seguir viajando aún más. De por sí siempre me ha gustado, pero, pues, con ese tipo de cosas y personas, pues, te motivan aún más, ¿no? O, te confirman el el por qué tú sigues haciéndolo, que es que te gusta seguir ahora sí que por más cliché que suene, pero es verdad que hay que aprovechar cuando tienes salud, porque de verdad, eh, cuando te toca, incluso, tener gente cercana que está enferma y ya no puede hacer estas cosas, la verdad es que sí, hay que aprovecharlo y exprimirlo lo más que se pueda.
Justamente, y bueno, qué quei qué interesante, eh, pues el conocer, ¿no?, a tantas personas en en los viajes, pero ahora yo te quiero preguntar si te pasó a lo mejor en tus primeros viajes, o, incluso en en el primer viaje ya sea, eh, pues, de forma local en tu país, o o, al extranjero que sintieses que en algún momento te perdiste de de poder conocer algo, o a alguien precisamente por, quizá, no tener tanta disposición a conocer a a a alguien, o a platicar con alguien, o, incluso, pues, ese temor, ¿no? Como que esa timidez de: "Ay es que le le quiero hablar, ¿no?, a esta persona, y y no me atrevo". ¿Tú sentiste en algún punto que que te pudiste perder de algo?
Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Fíjate que sí, sí, sí me ha pasado. Una que ahorita se me vino a la mente fue de las primeras veces justamente que que hacía este estos viajes sola. Y fue, eh, un viaje largo, estamos hablando de 12, 13 horas en el avión, y la perso eh, estaba un chico al lado de mí, que él había concluido su carrera y ya se regresaba a su país de origen en Europa, ¿no? Yo iba de vacaciones. Iba a ir a visitar a una amiga y en entonces, durante todo el vuelo, pues, justamente él fue hablando de toda su experiencia que tuvo, que aprendió también, pues, el idioma que fue el español. Eh, entonces, incluso me dijo: "Oye, ¿podemos seguir hablando en español? Porque ya no sé cuándo vuelvo a hablar español, eh, de vuelta, ¿no?, en mi país". Entonces, fue muy agradable porque aparte teníamos un montón en común, nos gustaba mu nos gusta mucho el cine, mucho leer, entonces nos íbamos recomendando un montón de cosas. Eh, y me cayó superbién, de esas personas como que sientes que hasta ya las conocías de antes. Y ahí, lo que me arrepiento es que cuando aterrizamos, a él todavía le faltaba un vuelo, yo ya me quedaba en ese destino. Em, y nos reencontram porque en eso bueno, ya te bajas del vuelo, siempre pasa que, bueno, ya todo mundo cada quien como que pues, pierdes, eh, a la otra persona con la que ibas a un lado. Entonces, bueno, nos volvimos a reencontrar donde era la lo de recoger el equipaje, y nos quedamos viendo los 2 como que yo creo que ambos pensamos lo mismo de, pues, compartirnos los contactos, pero como que, no sé, como que los 2 nos paralizamos así como escena de película, que te quedas, como, eh, sí, no, sí, no. Y: "Bueno, no, un gusto verte", nos abrazamos y todo así, pero no sabes cuánto me arrepiento porque me hubiera encantado seguir conociéndolo. Pero al mismo tiempo, quedó como, justo esa experiencia bonita, y ese recuerdo que tengo de de esta persona, ¿no? Pero, pues también, obvio, me da curiosidad saber que que que si hubiéramos sido más amigos, nos hubiéramos conocido más, ¿sabes? Entonces, sí, como que siempre me quedó esa esa duda.
Okey. Guau. Okey. Guau. Okey. Guau. <chuckles> Claro. ¡Guau!, <chuckles> qué qué qué experiencia, sí ay qué triste. Bueno, pero a ver, <chuckles> cua cuando te quieres acercar a a estas personas que, pues, so son mayores, como lo dices, y y pues, se podría quizá percibir un poquito raro que que alguien extranjero de repente se se acerque, ¿no? ¿Tú cómo?
Ujú. <chuckles> Sí. Ajá. Ujú. Mm.
¿cómo sueles acercarte para que no se vea raro, para que no se vea como que forzado? ¿Qué qué estrategias aplicas?
Mm. Pues, fíjate que aquí creo que no depende de la edad, o sea, me ha tocado tanto acercarme a gente joven, como más mayor que yo, y, pues, te puedes encontrar con gente que es superaccesible, y que también está abierta a a platicar, o conocerte, y hay otras que no, ¿no?, o sea, creo que es independiente de la edad. Em, pero bueno, creo que lo a mí lo que me funciona siempre es darles la opción. Como oye, ¿te puedo hacer una pregunta? O, ¿me podrías ayudar con algo?, como justo para que ellos tengan esa oportunidad de decidir si sí, o si no. Y ya obviamente si te dicen que no, pues, claramente es porque no les interesa, no están de humor, o en general, pues sí, no quieren hablar con otras personas, ¿no?, y si sí, pues ya, entonces, sí te da la esa oportunidad de aprovechar y preguntar desde lo más simple, hasta cosas complejas, como por ejemplo, yo cuando veo que ya realmente sí que están interesados en dialogar, les hago preguntas de del país en el que estoy, de les pido recomendaciones de lugares a de qué comer, qué conocer. Y pues eso, justo lo que decía al principio, te dejas, eh, ir abierto para dejarte sorprender, porque muchas veces, sí que hay gente muy amable y que le gusta también compartir sobre su país, ¿no?, entonces eso a mí me encanta. Ujú.
Claro. Claro. Y bueno, mencionas que que hay hay veces en las que se dice: "No", y están en todo su derecho, ¿a ti te ha pasado que te digan que no?
Ujú. Sí. Sí, claro. Sí hay gente que dice: "No, no, no, no hablo con turistas, o, no, no me interesa" y así. Entonces, no te lo tomas personal porque, pues sí, no sabes si esa persona está teniendo un mal día, o, en general, esa persona es así, no quiere hablar con nadie. Y eso, pues creo y creo que por eso muchas veces la a la gente le da miedo preguntar cuando está viajando, pero, pues mira, yo siempre voy con la mentalidad de que el no, ya lo tienes. Entonces, si te dicen que sí, ah, pues qué increíble, aprovecha y entonces ahí sí ya pregunta, platica. Pero si te dicen que no, pues bueno, mira, yo él no lo tenía, entonces no me sorprende.
¿Y siempre has tenido como que esa mentalidad, o, quizá la primera vez que te acercaste a una persona y te dijo que no si te te llegó a doler un poquito?
Ujú. Ay, pues, eh, a ver, de muy pequeña recuerdo que mi papá también siempre nos llevaba como a pueblitos ahí de mi de mi ciudad, a cercanías, y y él nos hacía, o o, más bien, al principio él quería que le pusiéramos atención de cómo él abordaba a esas personas, ¿no? De preguntándoles y todo y cuando había gente de repente muy cerrada, pues simplemente se seguía caminando y luego volvía a preguntar a otra persona. Entonces como que vi mucho ese ejemplo y se me quedó grabado que, claro, cuando te toca a ti directamente, ya es distinto. Y sí, la primera vez, a ver, no lo recuerdo específicamente, pero sí recuerdo que fue como extraño, y decir: "Ay, pues ¿Por qué por qué no me contesta? Si nada más les voy a preguntar una cosa". Pero luego ya entiendes que, pues, es eso, que no es personal, es simplemente que las personas, hay algunas personas que, pues, que no no les interesa o eso, a lo mejor están en un día malo y no quieren hablar con nadie, ¿no?
<giggles> Claro. Y por ejemplo, bueno en estos viajes al al extranjero, ¿te has topado con pues con barreras de idioma? Porque digo, supongo que que debes hablar, eh, al menos otro idioma aparte de de de tu lengua, pero quizá, no sé, estabas en en algún país extranjero, y de repente te acercaste con una persona que no era precisamente de ese país y hablaba otro idioma, ¿te te te llegó a pasar?
Ujú. Ujú. Ujú. No. Ujú. Sí y me ha pasado varias veces que justo, eh, a ver yo domino el inglés, que es el que casi todos hablan, sobre todo, cuando estás turisteando, pero recuerdo en un lugar que con ¿dónde fue? No me acuerdo si fue
Claro.
fue en una ciudad de Alemania que, a ver, en general los alemanes sí que hablan el inglés, pero en este lugar en específico, o en este local en específico, pues, como que no, no querían hablar inglés, y era alemán, sí, o sí. Entonces yo no yo no se alemán, o sea, y las palabras que sé, pues son las básicas, gracias, de nada, por favor, y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aparte sentí como que la actitud de estas personas, como que así muy cortantes, y dije: "Ah, bueno, seguro son de estos que no les importa que que tú no puedas hablar". Entonces, bueno, yo, pues, los vi así dije: "Mira, eh, ya desde ahí no me lo voy a tomar personal, pero voy a intentar", eh, yo como clienta porque quería comprar de comer, era una panadería, entonces dije: "Bueno, pues voy a intentarlo". Entonces, ahora sí que la vieja escuela a señas y, pues, con la las 2 palabras que sabía: "Gracias", "por favor", con eso, ¿no? Y sí, al principio como que me la hicieron de emoción, como que no me entendían, y yo sí, este, y así como señalando, no sé qué, y ya como a la tercera, ya como que yo creo que también dijeron, bueno, ya, vamos a darle lo que quiere, que se vaya, ¿no? Eh, pero sí, como que más bien yo me lo tomé como un ejercicio de paciencia, eh, como diciendo, pues sí, es que estas personas claramente no les importa, pero bueno, yo tengo hambre, quiero comer y, pues, ni modo, a señas, ¿no?
Okey. <laughs> Okey. <laughs> Okey. Claro. Oye y, bueno, ya para para finalizar, me gustaría preguntarte, eh, ya me comentaste esta anécdota de de ese chico al que no le pudiste pedir su su contacto, pero después de eso y con el aprendizaje que que te dejó, eh, ¿ha has logrado conseguir quizá, eh, buenas conexiones, e en entablar incluso amistades más más duraderas, eh, ya sea con personas que que hablen, pues, el inglés, que hablen en español, o que hablen incluso otro idioma?
<chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, la más reciente fue hace 2 años. Igual estaba yo paseando, estaba viviendo en ese momento en el extranjero, y una chica, eh, nos pedimos fo o sea yo le pedí que si me podía tomar fotos, y ella me dijo: "Ay, ¿tú también a mí?" Y bueno, ya resumiendo la historia, nos terminamos haciendo muy buenas amigas, y hasta la fecha, bueno, nos escribimos, nos hemos vuelto a ver. Y y es muy curioso porque cuando nos conocimos justo hablábamos de eso, como que sentimos que ya nos conocíamos también desde hace tiempo, y fue muy fácil entablar la amistad a pesar de que somos de culturas, idiomas, todo distinto. Ella es de Lituania, entonces, es muy o sea, nunca había conocido a nadie de su país, y es increíble, porque tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y entonces, eso eso, o sea, fue algo muy bonito.
Guau. Guau. Sí, sí, definitivamente suena así, oye, qué qué padre, ¿no? qué interesante que que puedas conocer a tantas personas, que hayas conocido también varios lugares, y y, pues, que puedas aprender de eso. Muchas gracias por compartir tus experiencias conmigo.
Sí. No, muchas gracias a ti por hacerme recordar todos estos momentos, y la verdad es que sí vale mucho la pena viajar.